<chuckles> Hallo. Na du? Einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich dir.
Hallo. Hallo. Oh, danke schön, den wünsche ich dir auch. Na? Und?
Danke schön. Ja, alles gut, bei dir?
Ja, ja, ja, alles gut.
Super, super.
Also, ich muss sagen, ich war gestern 'n bisschen müde. Ich habe ich war zu lange wach, und zwar von Samstag also, Samstag, da habe ich eine Riesenwanderung gemacht, äh, sechz so 16 Kilometer. Da war man wirklich 4 Stunden unterwegs. Also, ich weiß ich weiß gar nicht, ob's 16 waren, aber es war echt ewig weit. Äh, super schön.
Aha. Ja. Ach, okay. Ja. Mhm. Oh, toll, ja. Wow. Das glaube ich. Ja. Ja. Ja, das strengt ja auch an, ne? Ich glaube, vielleicht un das unterschätzt man den Moment dann auch, ne, wenn man so läuft und so. Ne?
Ja, ich habe es richtig ich habe es in den Hüften habe ich's gemerkt, weißt du, so, ja, ja, doch, doch. Meine Freundin hat gemeint, sie hat's in den Beinen gemerkt, ich habe es mehr in der Hüfte gemerkt. Aber es war schön, also es war sehr schön. Und eigentlich müsst hätte ich ja dann, äh, total fertig sein müssen, aber das ist nicht passiert. Ich habe dann irgendwie Fernseh geguckt
Ah, ja, ja. Mhm. Ja. Schön. Aha. Ja. Aber mhm. Ja. Ach ja, ja. Aber hattest du dann so 'n Energieschub auch? War das dann so wie so 'n wie so 'n ne, so 'n also
und <laughs> abends Irgendwie, anscheinend. Und ich bin dann erst um 2 ins Bett und dann war ich sonntags also, sonntags war ich total groggy. Also, es war. <laughs> ja.
Ja. Wow. Okay, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Na ja gut, das ist dann wahrscheinlich auch so der Tag danach, ne, weil das war ja so 'n richtiges Workout, ne? Also, da das haut schon rein, ne?
Ja, vielleicht. Ja, ja vielleicht. Ja.
Deswegen finde ich ja solche Sachen immer am besten, weil du ne, d du bist in der Natur und du merkst es eigentlich in dem Moment gar nicht so, ne? Und, ähm, das ist echt das geht ganz schön auf die Beine, ja, das ist nicht ohne, ne? Das ist ähm, fast 16 Kilometer, das ist 'n ganz schönes Stück, ne? Also, ja.
Mhm, ja. Ja, ja, so mhm. Ja, ist 'n ganz schönes Stück. Also, kennst du den, ähm den Weg äh, den Saint-Jacques den Jakobsweg? Kennst du den?
Mhm. Ah, der ist ich ich kenne also ich war nicht ich habe natürlich davon gehört, ne, aber also, gelaufen bin ich n noch nie. Ich bin auch den in in äh, da gibt's ja 2, glaube ich, ne, der in Frankreich und dann der in in Portugal, ne?
Ja, ja. Da gibt's ganz